Tama po kayo diyan, lalo na kung ano, siyempre 'yung mga kaibigan mo po 'yung mag pagsasabihan mo eh, kung ano 'yung mga gusto mong, sabihin. Minsan 'yung sa mga kaibigan natin nasasabi natin 'yung mga hindi na natin masasabi dun sa isang taong nawala. So nakakatulong din talaga sila. Kasi sila rin mismo may gusto rin silang sabihin, na hindi na hindi nila nasabi, so parang dun palang mararamdaman natin na hindi tayo nag-iisa.
Mhm. Mhm. Oo. Oo, totoo. Mm. Oo, totoo. Kasi parang sila 'yung magiging support system natin kumbaga 'di ba, para, ah, kumbaga tayo kaibigan natin 'yun, 'yung namatayan, parang ang goal naman natin eh matulungan sila, pa'no sila makaka-recover. Hindi man sa mabilis na pag-recover, at least pag sinabi nilang kung kailangan nila tayo, nandun tayo sa kanila. 'Yung mga ganong tipo, 'di ba. Mm.
Mm. Opo, tama. Opo, tama po kayo diyan. At saka 'di ba siyempre ang palagi nilang hinahanap, 'yung taong makikinig sa kanila.
Mm. 'Di ba, parang 'yung pag halimbawa gusto mong ilabas 'yung saloobin mo, at least meron taong makikinig sa'yo na kahit hindi minsan nga parang nandiyan lang, eh, masabi mo lang 'yung, hinaing mo eh, 'yung mga ganun eh, 'di ba, parang ganun, eh. Parang, nakakagaan din kasi ng pakiramdam 'yun at saka nakakatulong din. Kasi minsan pag nailabas na natin lahat ng saloobin natin, eh, dun nga gumagaan 'yung pakiramdam natin, eh. Kahit papaano, hmm, nakaka-move-on tayo sa susunod na araw ulit, don <snorts> nalang ulit tayo magda-drama, 'yung mga ganong tipo. Mm.
Mm. 'Yung pres presensiya, mm. Mm. Oo, tama po kayo diyan. Mm. Kahit papaano mas oo, mas nakakapag-isip tayo ng malinaw.
Mm, totoo. At least ang kahit papaano, mababawasan talaga 'yung bigat na nararamdaman.
At saka. Mm, siyempre nandiyan din po sila para i-comfort tayo.
Mm, ayan. Ayan, ah, ang ganda ng napag-usapan natin ngayon ano. Siguro, pagpunta ko mamaya sa kaibigan ko, ayan siguro 'no, siguro kung tu tutulungan ko siya, ma magagabayan ko siya sa mga gano'ng sitwasyon, sa mga napag-usapan din natin, ayan. Mm, mm.
Mm. Mm. Opo. Naku, maraming salamat po. Na-appreciate ko po 'yung mga kuwento ninyo at ingat po kayo.
Ayan sige, maghahapunan ka na rin diyan, ako rin siguro maghahapunan muna para makaalis na rin, ayan. Sige, paalam sa'yo.
Ay oo, tama, tama. Paalam po!
Mm, mag-iingat ka.

Hmm. Ang ganda, 'no, kasi totoo naman, ano, kasi parang, ah, may mga pagkakataon nga na minsan na hindi natin inaasahan 'yong pagkawala ng isang tao. Tapos, ah, parang do'n natin marerealize sa sarili natin na parang gano'n lang pala kadali ma mawala ng buhay. Parang dapat pala no'ng panahon na magkasama na kami ina sinulit ko na 'yong pagkakataon na lagi kaming magkasama 'yong gano'n. 'Yong mga gano'n, 'di ba. May mayro'n nga akong kaibigan dati na ano, ah, sobrang close kami. Tapos bigla kami nag-away, um, simpleng away na kabataan lang, bata away-bata 'yong gano'ng tipo. Pero no'ng bataan na 'pag kami talaga magkasama hindi kami napaghihiwalay, 'yong gano'n tipo. Hmm. Tapos biglang isang araw nagkasakit siya hanggang sa inuwi na siya ng magulang niya sa probinsya, gano'n. Hindi na kami nagkita. Tapos nabalitaan ko na lang sa sa iba naming kaibigan, sa kapit-bahay namin na na pumanaw na nga daw siya. 'Yon parang ang masakit lang din sa'kin na, ano, nag-away pa kami no'ng huli bago bago siya na magkasakit tapos umuwi ng probinsya. Imbes na dapat na magkaayos kami, gano'n. May mga panghihinayang din na, hindi pala natin dapat inaayo 'yong sina inaa tawag mo do'n? 'Yong sinasamantala 'yong pagkakataon na, ah, puwedeng mangyari pala 'yong gano'n na puwede silang mawala anytime. Dapat kung mayro'n tayong galit, naiaayos agad natin, 'di ba? Hmm.
Mm. Mm, unexpected. Mm. Mm. Hmm, mm. Oo. Hmm. Oo. Mm. Oo, tama, tama. Mm. Oo. Oh, nagustuhan ko po 'yong sinabi ninyo, 'no, na para bang kapag alam mo 'yon unexpected na nawala po sila, malulungkot ka tapos may panghihinayang. Ando'n din 'yong part na hindi ko po alam kung naranasan niya 'to pero, may times na ma parang masisisi mo 'yong sarili mo na sana sinamahan ko, sana hindi nagtalo, mga ganiyang bagay na, natural na nararamdaman natin kapag, ayon, nawawalan tayo ng mahal natin sa buhay.
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm, totoo. Parang ang hirap din kasi, 'no? Ang hirap din kasi minsan na bigla sila nawala parang naguguluhan ka sa buhay mo ba't anong ga pa ano na nang nangyari, 'yong gano'ng tipo, 'di ba, mm.
Pero hmm? Hmm. tama. Tapos ando'n pa po 'yong part na 'yong tipong busy ka, so more on talagang naka-focus ka sa trabaho. Nawalan ka ng time sa kaibigan mo tapos bigla na lang gano'n. Do'n mo ma mare-realize din na, "Sana pala no'ng mga panahon na nagyayaya 'yong kaibigan ko sumasama ako sa kaniya. Kasi akala ko ano, eh, akala ko may oras pa kami pero may hangganan din pala." Ayun.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, totoo 'yan. Mm. Mm, ayan.